うんうん。
うーん。で、どっちがいなって思うし、でもやっぱりそうやって、かんあの、考えた時に
日本に日本もいいなって。 はい。
今、もし日本に帰って、またちゃんと普通にアジャストできるかなっていう心配は、うーん、ありますね。やっぱり、生活様式が全然違うのでね。うーん。
ああ、心配。う、す 心配、なりますよね。 うん、ふん。 なかなかね、それは文化の違いとか、まあ、日本人であっても、きっと
うん。 うん。